Ừm, ờ, cái việc đầu tiên mà mình nghĩ tới chắc là cũng do cái cái cái cái cái nhà sản xuất, người ta sản ra sản xuất ra một cái chất cái hàng chất lượng như vậy thôi. Tại vì á nha, mình giữ lâu nè mà bởi vì là mình cũng hông có xài luôn mà mình chỉ bỏ nó vào trong tủ thôi, mà tới tận bây giờ nè, ừm, nó không bị mục cũng như là nó không có bị, gọi là, pin nó tự động nó hết hay là, ờ, hay là nó bị một vài nào đó cái sự trục trặc ở trong dây của nó bạn. Mà tới tận bây giờ nha, mọi thứ mình bật lên nó vẫn kêu lại cái bài hát cũ đó, nó vẫn mọi thứ nó vẫn là trơn tru luôn á bạn. Sao bạn?
Ừm. Vậy á hả? Ờ. Ừm, mình hiểu rồi. Tức là nha, tức là nó chất lượng nó vẫn là tốt, còn nó vẫn được sử dụng như bình thường, nhưng mà nha, mình tò mò là cái lồng đèn đó nó trông làm sao vậy bạn? Tại vì nếu mà nói về lồng đèn mà dạng mà có pin hồi tuổi thơ á, mình nghĩ cái món đồ rất là hiếm là tại vì nhà giàu mới mua được, nó rất là mắc tiền luôn, thì bạn có thể mô tả là nó nó nó nó là dạng lồng đèn hình con gì, rồi, à, xài như thế nào hông?
Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, hồi đó thật sự như bạn nói là muốn có được một cái lồng đèn mà lồng đèn pin á ha, thì chắc chắn là bỏ ra rất là nhiều tiền. Ờ, thì thật sự là gia đình ba của mình bỏ ra rất là nhiều tiền mới mua cho mình được cái đó á. Ờ, bởi vì á là, ờ, ba của mình hồi đó đi làm xa á bạn, mình thì ở miền Trung nha, mà ba mình vào tít lít tới miền Nam, ba mình, ờ, ba mình đi làm luôn mà mình nhớ là đi làm ong á bạn, xong rồi cái trời ơi, ong nó cứ chích vào người của ba mình, mỗi lần như thế là ba mình bị sưng không à. Ờ, rồi cũng cứ dành dành dụm, gom góp lại mua cho mình cái lồng đèn như vậy về làm kỷ niệm cho con á, ờ, nên là
Đúng. <laughs> Vậy đó hả? Mắc lắm á! Ừm. Ừm, hiểu rồi. Ờ. Trời ơi! Ừm. Trời ơi! Chắc là cái đó ưm, cái đó cũng là một phần mà, kiểu, bạn thấy ba mình vất vả quá mới mua được cái món đồ chơi đó, nên là bạn mới cố gắng bạn gìn giữ và bạn coi đó một cái kỷ niệm đẹp cho đến tận bây giờ luôn, đúng hông?
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác đó bạn. Trời ơi! Bởi vì thấy, ừm, trên người của ba có những cái vết vết bầm tím do ong để lại á bạn, thì trời ơi, xót quá! Đúng rồi, nên là ừ.
Ờ, thương quá à! Ừm. <laughs> Vậy hả? Ừm, nhưng mà nha, bây giờ cái món đồ đó á, nó một hành trình dài với bạn luôn, cũng rất là lâu rồi, chắc là phải tính mười mấy 20 năm đi. Ví dụ vậy, thì, ừm, trong nhiều năm trung thu đều sử dụng như vậy á thì không biết là có một cái kỷ niệm nào mà khi mà thấy cái lồng đèn đó là bạn nhớ về cái kỷ niệm đó luôn hông?
Ừm. Đúng rồi nè.

Ờ, đúng rồi á bạn. <chuckles> Ờ, gọi là sao ta, nó, ờ, nói chung là mình vẫn có một vài cái cái cái cái mình giữ lại mình làm lưu niệm của nó á bạn. Ờ, ờ, chẳng hạn như là những cái cuốn album về những cái hình chụp, ờ, ảnh cưới của ba mẹ mình á. Hoặc là ờ, hoặc là một cái cái cái cái mình nhớ là hồi đó mình học lớp 12 xong rồi mình được học sinh giỏi cái trường mình tặng cho mình một cái chiếc cúp, thì tới bây giờ là ờ, cũng đã là ờ, mình hông biết là có phải là lâu hay không, nhưng mà nói chung là nó vẫn gắn vào một cái kỷ niệm của mình. Ờ, cũng lâu, đúng rồi được 8 năm rồi.
Ừm. Ừm. Ờ, cũng vẫn còn giữ. <laughs> Ừm. Cũng lâu á. <chuckles> Nhưng mà nhưng mà nha, khi mà bạn giữ cái món đồ đó cũng lâu như vậy thì không biết là trong gia đình của bạn có ai biết là bạn vẫn còn giữ món đồ đó hông? Ví dụ như là người quan trọng nhất là ba của bạn đi, cái người mà tặng cái món quà đó, thì có biết là bạn vẫn còn đang giữ cái món quà đó và vẫn đang trân trọng nó từng ngày hông?
Ừ. Ưm, ừm. Ờ, thực ra là biết nha, bởi vì là mình, kiểu, mình mình chưng nó ở trong tủ luôn á, ờ, mình chưng là mọi người đi vào xong rồi mọi người đều thấy nó hết trơn á, chứ hông phải là ờ.
<chuckles> Ừm, ừm. Ừm, tức là cả gia đình đều biết á ha?
Đúng rồi, mình không có giấu bất kỳ ai, bởi vì là người ngoài người ta vào người ta hỏi về cái, a, cái cái cái sản phẩm đó á bạn, cái, ví dụ như cái cái cái chiếc lồng đèn đó đi, thì mình sẽ kể là, ờ, "Hồi kia ba con phải trải qua rất là nhiều chuyện mới mua được cho con như thế này đó." Mình cũng sẽ tí về cái tình thương á bạn.
Ừm. Ừ, ừm. Ồ! Hay quá! Ừm, nhưng mà không biết là bây giờ cứ mỗi mùa Trung thu, hoặc là có dịp nào thì bạn mới lấy nó ra lại chơi hay là cứ mỗi lần về nhà, hay là nhớ ba mẹ, hay là cứ mỗi lần về nhà là mình sẽ lấy nó ra mình chơi thôi, có một cái dịp cố định nào đó mà bạn sẽ sử dụng tới cái vật dụng này hông?
Ừm. <chuckles> Ừ, mình không có cái sự sử dụng lại nó, nhưng mà mình sẽ ngắm lại nó. Ờ, kiểu như là đôi đúng rồi, đôi khi mình đi xa về á bạn, thì mình sẽ ngắm nó, hoặc là mình sẽ cầm nó lên trên tay rồi mình sờ sờ mình nói, ờ, như nó nó nó có còn như hồi kia không? Hoặc là ví dụ như chiếc lồng nè, thì mình bật lên, xong mình xem thử là, ờ, cái bước chân của con búp bê này nó có đi được hay không, hay là bây giờ nó bị rỉ lại rồi nó không có đi được, kiểu như vậy á bạn. Mình chỉ quan sát thử thôi.
Ừm. Ngắm thôi, <coughs> ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. Hiểu luôn, nhưng mà bạn có nghĩ là, ừm, tương lai sau này đi, ờ, bạn sẽ trao lại cái món quà đó. Ví dụ như bạn có con đi, con gái chẳng hạn hoặc con trai chẳng hạn đi, bạn sẽ trao lại cái món quà đó cho con mình và nói là đây là cái món quà mà, ờ, ông ngoại đi, tặng cho mẹ đi, rồi bây giờ mẹ mẹ tặng lại cho con hông? Bạn có bao giờ bạn suy nghĩ đến những cái sự việc đó chưa?
Ờ.